อ๋อ ไอ้ที่เขาชอบพูดกันว่า rare medium-rare อะไรพวกนั้นใช่ไหม คะ?
อา medium-rare หรือ well-done อะไรอย่างเงี้ย เราทำออกมาเนี่ยไหม้เกิน อย่างเงี้ยหรือเปล่า หรือมันไม่สุก <chuckles> ใช่ ซึ่งแบบเข้าใจเลย เราได้ยินแบบเชฟ อย่างเงี้ยค่ะ แล้วเขาก็จะแนะนำ เขาจะบอกว่ามันต้องขึ้นอยู่กับไฟด้วย เออ มันต้องทั้งเรื่องไฟ แล้วก็เรื่องของเวลา แล้วก็ โอ้โฮ! มันไม่ง่ายนะ
เออ ๆ ๆ สุกเกิน อือ อืม อือฮึ อืม ใช่ อุ๊ย แต่แบบ พอ พอพูดเรื่องอาหารนะคะ แบบเวลาที่เราดูแบบเหมือนรายการ ที่เขาชอบพาแบบไปกินร้านที่มีเชฟมานั่งทำให้อะ เรา เราเคยนั่งคิดนะว่า ทำ แต่ แต่ละจาน เขาอิ่มกันเหรอวะ? คือ คือหมายถึงเขาจะเหมือนแบบเน้น แบบ น้อยแต่มาก เรียบแต่โก้ แล้วก็
ค่ะ ค่ะ อา ค่ะ <chuckles> ค่ะ อา